अ, देखिए अगर मैं मेरी एक समस्या के बारे में आपको बताऊँ ना तो हो होता ऐसा है कि मैं सोच समझ के खर्चे हैं ना वो नहीं करती। कभी-कभी क्या हो जाता है हम कहीं बाहर निकलते हैं जो चीज़ें देख लेते हैं मतलब आँखों को पसंद आ गई तो बस ऐसा लगता है बस इसे ले लेना है। कभी मेरा ऐसा भी हो जाता है किसी और को कुछ कपड़े पहनते हुए देख लेती हूँ लगता है कि अरे यार, ये तो ट्रेंड चल रहा है, मुझे ये ले लेना है। तो मैं कभी-कभी ऑनलाइन भी मतलब खर्चे करने लगती हूँ कि हाँ, ये अच्छी चीज़ लग गई तो ये अच्छा है। अभी तो मेरी बेटी छोटी-सी है तो उसके लिए भी नई-नई चीज़ें मैं कभी देखती हूँ ना तो वो भी मँगवा के रख लेती हूँ। पता है कि ये शायद फ्यूचर में काम आएँगी पर फिर भी पता नहीं मैं चीज़ें बस खरीद लेती हूँ। मैं समझदारी से खर्च नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं सोच समझ के पैसों की मतलब खर्चे करूँ, पर मुझसे नहीं हो पाता है। और कभी-कभी इन चीज़ों की वजह से घर में भी छोटे-मोटे तनाव और झगड़े भी आने लगते हैं। क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है नहीं। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है ना। पहले से ही हम हमारे हिसाब से जिए हुए हैं तो वैसे ही आदत अभी भी है। सोच समझ के खर्चा मैं नहीं करती। कु मैं चाहती हूँ इस आदत को मैं बदलूँ और समझदारी से खर्चे करने की आदत डालूँ। और इसे मैं कैसे कर पाऊँ, ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ। थोड़ी बहुत इसपे आप मुझे सलाह दे दीजिए।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, जी, ज़रूर। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस अ, इस अ, जो है समस्या का समाधान अ, दूँ। अ, मैं जहाँ तक की थोड़ी बहुत आपकी बात समझ पा रहा हूँ जैसा आपने बोला है कि अगर आप कुछ भी देखते हो तो आपको पसंद आता है। लेकिन इसके साथ-साथ मेरे अ, कुछ जो है और भी अ, प्रश्न हैं अगर आप मुझे उनका जवाब दे देंगी तो मैं जो है अच्छे-से जो है आपकी समस्या समझ पाऊँगा। तो अ, मैं अ, ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जो है आप किन चीज़ों पर जो है ज़्यादा ख़र्चा करते हो? जैसे, अब आपने बताया है कि अगर कोई आपको कोई चीज़ पसंद आती है या फ़िर आपको कोई जो है अ, कपड़ा पसंद आता है जो ट्रेंडिंग में हो आप ले लेते हो। तो क्या आप जो है आप ज़्यादा जो है अ, ख़र्चा कपड़ों की तरफ़ ही होता है या कोई और चीज़ें हैं? आपका सबसे ज़्यादा ख़र्चा किस तरफ़ होता है?
देखिए, आमतौर पे घर की सजावटों में मुझे चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। सच बताऊँ घर के कुछ जैसे किचन में हम गृहिणियाँ ज़्यादातर रहती है तो वहाँ पे कहीं कुछ अच्छे से बर्तन देख लिए तो भी मुझे ऐसा होता है कि हाँ ये अच्छा वाला है। वो शायद पुराना हो गया है और अभी नए की ज़रूरत है। नहीं भी है तो अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी। जैसे बच्ची के लिए तो मैंने आपको बताया ही वो भी बहुत छोटी-सी है पर फ़िर भी मैं उसके लिए जैसे बुक्स अ, आते हैं जो उसके जो भी छोटे-छोटे टॉयस आते हैं मैं सोचती हूँ वो पहले से ही ला के रख दूँ मतलब अगर अच्छे लगे डिस्काउंट में देख लिए तो मैं ले लेती हूँ। इसके अलावा कपड़े तो है ही है। कहीं बाहर जाते हैं तो कपड़े देख लिए पसंद आए तो वो भी ख़रीद लेती हूँ और इसके अलावा जूते और चप्पल भी मुझे बहुत पसंद आते हैं बाहर जाते हैं कहीं पे भी। तो वो भी मैं डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो मैं ज़रूर ले लूँगी। हाँ, सच में, पर मैं वहाँ पे ये नहीं सोचती कि हाँ मेरे पास तो ये 2-3 और एक्स्ट्रा पेयर्स पड़ी हुई है। फ़िर भी मैं ले लेती हूँ हालाँकि मुझे ज़रूरत कभी-कभी नहीं होती तब भी। और कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना कि ख़र्च तो मैं नहीं करती पर जैसे मेरे मायके से मेरी मम्मी है ना वो मेरी बेटी के लिए कपड़ों का पूछती है तो मैं मना नहीं कर पाती। मैं बोलती हूँ ठीक है मम्मी आप भेज दो उसके कपड़े नहीं हैं पर फ़िर देखती हूँ तो तो, ओह बाप रे, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं फ़िर भी मैंने मंगवा लिए। हाँ, ऐसा भी सीन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ या पागल हो गई हूँ कि मैं इतने सारे ख़र्चे करने लग गई हूँ। जहाँ पे मेरी उम्र ऐसी है मैं एक माँ बनी हूँ अभी तो मुझे बच्चे को ये सिखाना होगा और उस उम्र में मैं बच्चियों जैसी हरकतें कर रही हूँ। सच में मैं बहुत परेशान हो गई। कभी-कभी मेरे <chuckles> सासु माँ और मेरे पति भी मुझे डाँट देते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है। पर मैं चाहती हूँ इस आदत को मैं बदलूँ आप इसके लिए मुझे कुछ अच्छी सलाह दीजिए जिससे मैं इसे मुक्ति मतलब ले पाऊँ।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
ज़रूर, ज़रूर। मैं अच्छा आपकी जो कहीं न कहीं जो स्थिति है वो अ, समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरे कुछ और प्रश्न भी है, अ, जिससे पहले मैं आपको अ, समाधान देने से पहले जो मैं आपको पूछना चाहूँगा। तो जैसे आपने बताया कि आप जो है काफ़ी ख़र्चा जो है करते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपको ख़र्चा कम करना है वो आपका अ, उद्देश्य है कि आप ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हो? या फिर आप जो है अ, पैसे बचा नहीं पा रहे हो, आप पैसे बचाना चाहते हो? तो इन दोनों में आप क्या करना चाहते हो अगर आप मुझे समझाएँ?
देखिए मैं ये दोनों ही करना चाहती हूँ। है ना, मतलब बचत तो अवश्य करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कमा रहे हैं उड़ाने के लिए। नहीं, मैं चाहती हूँ बचत करूँ। अभी बच्चा है, बच्चे के लिए मैं फ्यूचर अच्छा सेट करना चाहती हूँ। जब वो बड़ी होगी मुझे पता ही है पैसे लगेंगे। अभी तो पढ़ाई-लिखाई का इतना ख़र्चा आ गया है, है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर बच्चा है तो 90-90,000 तक फ़ीस जाती है। तो अगर मैं ऐसे ही ख़र्चे करुँगी अ, सामान खरीदती रही तो मैं उसे कैसे बड़ा करूँगी, है ना। हालाँकि उसके पापा अच्छा-खासा कमा लेते हैं पर वो तो सारे घर के ख़र्चों में चला जाता है। हमारी अभी रेक्विरमेंट ऐसी है कि हमें अच्छा बड़ा घर भी लेना है। तो वो भी कैसे हो पाएगा? मैं थोड़ी आमदनी और बचत अ, करुँगी तभी तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएगी ना।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
तो ये चीज़ें मैं सोचती हूँ। और हाँ, कम सामान भी रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, हर जगह जहाँ देखो वहाँ घर में कोई चीज़ें या कोई कोना खाली नहीं है। हर जगह मैंने ठूस-ठूस के कपड़े भर दिए हैं, बच्चे के खिलौने भर दिए हैं। वो कभी-कभी हाँ, लेने तक अच्छा लगता है फिर बाद में हमें ही ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ, कोई कोने में पड़ा हुआ घा खा रहा है। वो मुझे पता पसंद नहीं आता कि हाँ, अब ये फेंक देते हैं। तो इसका भी क्या फ़ायदा, है ना।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, तो मैं आपसे ये प एक और मेरा प्रश्न है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये आपकी जो ये आदत है अ, जो है ज़्यादा सामान, जो है हम खरीदने की या फिर लेने की जैसे आपने बोला था अभी कि जो आपके अम, जो अ, मम्मा है वो भी आपको पूछते हैं, तो आप मना नहीं कर पाते आपको हम सभी को होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके पास अ, जो है अच्छे से अच्छा सामान हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो। तो आपको ये आदत है ये आपको अभी हुई है, जब आपका जो है अ, जो है बच्चा है, बच्चा होने के बाद या आपको शुरू से ही आदत है कि आप शुरू से ही जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, बहुत ज़्यादा सामान लेते हो?
बिल नहीं मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मतलब बच्चा आने के बाद तो थोड़ा कम हुआ पर फिर भी है ऐसा नहीं है। तो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, कभी मतलब मायके में कभी पापा ने कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं किया है, जो मुँह माँगा वो मिल गया है। मुझे पता ही नहीं है कि मना करना क्या होता है? सच में। हाँ, ससुराल आने के बाद पति से जब मिली, तब पता चला कि हमें कोई मना भी कर सकता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, हाँ सच में तो फिर मुझे लगता है कि अरे, नहीं यार ये मुझे मना कभी-कभी तो झगड़ा भी हो जाता है कि आप मुझे मना कर रहे हैं चीज़ें लेने से, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। पर फिर मैं उनकी जगह पे रह के देखती हूँ, अकेले अ, घर फ्लैट ख़रीदना, अकेले पिता के बग़ैर सरवाइव करना। पैसे की कीमत क्या होती है? मैं समझ पाती हूँ उनकी भावनाओं को, पर मैं क्या करूँ आदत से मजबूर जो हम बोलते हैं। है ना? मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी जो भी चीज़ें हैं, उस पे मैं खरी उतर पाऊँ और खर्चे कम करूँ। जो वो समझाते हैं सासु माँ और मेरे पति, वो भी मैं कोशिश करती हूँ समझूँ और खर्चे कम करूँ, मेरी सासु माँ मुझे बहुत सिखाती है, खाना वेस्ट कैसे नहीं करना चाहिए? कुछ अगर बचा है, तो उसे वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाना है। वहाँ से तो मैंने शुरुआत की ही है खर्चे कम करूँ, किचन के अ, सामग्रियों से, पर हाँ बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उस पे मैं थोड़ा अ, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए आप मुझे कुछ अच्छी सलाह दीजिए।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।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 हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर मैं आपकी जो है अ, जो समस्या है वो मैं अ, समझ पा रहा हूँ बस मेरा एक आखिरी प्रश्न है, जो ये बदलाव है ये आप कितने समय में देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आप अ, जो है बदलाव की तरफ जाएँगे, तो आपको कब होता है ना कि कम से कम समय में जैसे कि मैं अ, अगले 2 महीने में बदलाव देखना चाहती हूँ या मैं 6 महीने में बदलाव देखना चाहती हूँ। तो आपके मन में क्या है कि अगर आप बदलाव करते हैं, तो आप कितने समय में ये जो है बदलाव देखना चाहेंगे?
देखिए, सच बताऊँ तो, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, पर हाँ जितनी जल्दी हो सके, उतना जल्दी मैं अ, बदलाव लाना चाहती हूँ, जितना जल्दी मैंने बदलाव ला लिया, मेरा ही मुनाफा है इसमें। मैं समझ सकती हूँ, मेरा ही पैसा बचेगा जो बिगड़ रहा है व्यस्त मतलब खामखा कहीं पे है ना?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बिल्कुल बात समझ सकता हूँ, तो जैसा कि आपने बोला कि आप जल्दी से जल्दी जो बदलाव देखना चाहते हैं, जो मेरी सबसे पहली सलाह आपको यही होगी कि सबसे पहले आपको अपना दृढ़ मन बनाना होगा। आपको जो है, अपने मन पे क़ाबू करना होगा। आपको अ, ये अ, देखना होगा कि आपके लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आपके लिए ज़रूरी क्या है? और क्या चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे बर्तन पहले ही पड़े होते हैं, लेकिन आप फिर और बर्तन ले आते हो, तो ऐसा होता है कि उन बर्तनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से जो है आप ले आते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो पुराने बर्तन हैं वो अ, जो है वो पुराने हो चुके हैं, जो पहले से ही घर पे पड़ बर्तन पड़े हैं कि वो पुराने हो चुके हैं, हम इस इनको मैं बदल देती हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायने में आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, तो आप सबसे पहले आप अपना दृढ़मन बनाइए, उसके बाद जो है आप अपनी देखें कि आपको आवश्यकता किस चीज़ों की है? जैसे आपने बोला कि अभी बड़ा घर चाहिए, तो उसको आप समझ लीजिए आप ये समझ लीजिए कि बड़े घर की जो है आपको आवश्यकता है क्योंकि घर लेना तो एक बहुत ही आजकल देखा जाए, आजकल के ज़माने में बहुत ही कठिन होता है क्योंकि वो घर लेना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे पैसे खर्च होते हैं या फिर बहुत मुश्किल होता है घर लेना, तो आप ये देखिए कि आपको घर की आवश्यकता ज़्यादा है अ, ये छोटे-छोटे सामान से, ठीक है? तो ये ये एक बात होगी। दूसरा एक आप मुझे लगता है कि आपको एक बजट बना लेना चाहिए, आपको अ, जो है लिखना शुरू कर देना चाहिए। कहीं भी आप खर्चा करते हो, आप उसको लिख लीजिए। आप अपना पहले बजट बना लीजिए कि अ, मेरा अब जैसे कि अ, 20,000 या 30,000 कि कितना भी आपके हिसाब से, आपके आमदन के हिसाब से, आप एक बजट बना लीजिए कि मुझे, इससे ज़्यादा जो है खर्चा नहीं करना है। तो आप वो लिख लीजिए कहीं जब भी आप कोई सामान लेते जाते हो, तो आप उसमें से जो है वो माइनस करते उसमें से घटाव करते जाइए, जब आपको लगेगा कि आपका बजट पूरा हो गया है तो फिर आप इंतज़ार करिए, जब आपकी अगले महीने की जब आमदन आएगी या फिर कोई भी अगर आपका व्यापार है तो जब आपको अ, जो है 1 या 2 तारीख को जब भी भी आप अ, व्यापार से पैसे निकालते हो खर्चे के लिए तब देखिए। तो मुझे लगता है कि ये अ, हम छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको करनी चाहिए और अगर आपको फिर भी लगता है कि इसके अलावा भी जो है अम, आप नहीं कर पा रहे हो, तो अ, जैसे कि कहा जाता है जो बहुत ही बड़े अम, जो हमारे जो ये अ, पैसों के मामले में जो अ, फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसा बोल सकते हैं जो वॉरेन बफ़ेट है वो भी बोलते हैं वो कहते हैं कि आप पहले बचत कीजिए फिर ख़र्चा कीजिए क्योंकि अगर आप पहले ख़र्चा करेंगे, आप फिर सोचेंगे कि जो बच जाएगा मैं उसको सेव करुँगी फिर अ, आपके पास जो है आपके लिए बचत के लिए बहुत कम होंगे। जैसे अगर मैं आपको अगर एक उदाहरण दूँ, अगर आपके ₹50,000 आमदन है, तो आप ₹50,000 ज जैसे ही आपके अ, खाते में आते हैं आप उसमें से पहले ही 20-25,000 निकाल के उसको सेव कर लीजिए उसको बचत बचत आपका जो भी, जहाँ भी आप पैसे अ, सेव करते हो, वहाँ पे रख लीजिए, उसके बाद पीछे जो आपके पास बचते हैं फिर आप उनमें से खर्चा करना शुरू कीजिए, जिसकी वजह से एक तो आपका ख़र्चा भी कम हो जाएगा और ऊपर से जो है आपके पैसे भी बचने शुरू हो जाएँगे।
बिल्कुल। बिल्कुल आपने ये जो भी सुझाव दिए हैं, काफ़ी कारगर साबित अ, होंगे मेरे लिए शायद और मैं मतलब ये समझदारी से खर्चा भी इस पे कर पाऊँगी। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि इन चीज़ों पे ध्यान दूँ, तो जल्दी से जल्दी मैं इन बचत के बारे में सोच पाऊँ और बच्चे का फ्यूचर भी इससे बना पाऊँगी शायद। आपने जो ये अच्छे सुझाव दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल है। जी हाँ, जभी भी आपको ज़रूरत होगी अ, मैं आपको यही मिलूँगा। आपका बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।